Değildi aslında. Eşim biraz daha kopuk bir ailede büyüdüğü için şansıma ben onu kendi aileme entegre edebildim çok kolay bir şekilde. Çok kolay bir adaptasyon yaşadı, <chuckles> çok şükür diyeyim. Eee, o yüzden de, eee, böyle, eee, o telefonu bırakıp tekrar, işte, eee, televizyona ya da artık bilgisayara neye adapte olunacaksa, o biraz bizi zorladı tabii. Yani inanılmaz bir şeymiş bu sosyal medya ve telefon. İnsanın elleri titremiyor belki ama his aynı. Ya, yani sanki böyle dünyanın en çok bildirimi sende olacakmış gibi sürekli bir sosyal medya kontrol etmek istiyorsun, eee, ve bu, ı ıh, hiç iyi değil. Çok şükür bırakıyoruz yavaş yavaş. <chuckles>
Hıh. A! Çok güzel. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Ay çok güzel çok güzel. Peki şimdi geleneklere geri döndüğümüz zaman sen dedin ki, bizim dedin perşembe günleri dedin bir, eee, dinimiz gereği ettiğimiz bir dua var. Ben bunu gelecek nesillere aktarmak isterim dedin. Bu bana babamdan geliyor dedin. E babana da kendi ailesinden geliyordur diye düşünüyorum. Doğru mu?
Tabii. Evet. Yani o konuda çok emin değilim. Babam, babasını çok erken yaşta kaybettiği için bence sonrasında, ııı, teşekkür ederiz, sonrasında kendi ile alakalı. Çünkü, eee, babasını kaybettikten sonra, emm, ibadetlerine başlamış. Anladığım kadarıyla kendisi yolda öğrendi bunları. Perşembe günleri Yasin okumak, işte, cuma akşamları diyor tabii ki o, eee, Yasin okumak, işte, o bu, işte, ııı, çeşitli ibadetleri bence kendisi yolda öğrendi ve o şekilde bir, eee, yani, eee, kimse olmasa bile evde yine, ııı, yemek başında yani yemeğe oturmadan tek de olsa, ııı, mutlaka duasını okuyup öyle oturuyor. Yani birilerini beklemesine de gerek yok. Kendi ritüeli muhtemelen.
Hı hı. Hımm, başın sağ olsun. Hı hı. Hı hı. Anlad Hı hı. Hı hı. Evet. A! Çok güzel anladım.

Bunları biraz açabilir misin? A dedin ya, hani "bizim kültürümüze kattığı Şamanizmin" mesela neler hoşuna gidiyor Şamanizmin içerisinde?
Tabii. Ya, bir kere en çok şeyi seviyorum. Mesela, aaa, annem İç Anadolulu, babam Hataylı olmasına rağmen ikisi de ada çayı yakıyorlar ve birisi pohur diyor, birisi ada çayı diyor ve ada o, ııı, normalde aslında Şamanizm'den gelen bir şey. Yani bu ne inandığımız dinde var aslında ne bizim kültürümüzde var. Nereden nasıl olmuşsa, eee, mesela benim babaannem de hatırlıyorum, buhur yakardı ve şu an oz çok küçükken çok kızardım böyle, nazara iyi geliyormuş. "Ay, ne nazarı ya, bu çok pis kokuyor!" falan derdim ilkokulda. Şimdi evimin baş köşesinde, yani böyle hem, eee, farklı bir, eee, Güney Amerika'dan, eee, böyle ufak bir şey var, ağaç gibi bir şey, hem de ada çayım var mesela. Bunu ben isterim gelecek nesillere aktarmak. Şey var yine çok komik, annem böyle evi silerken mutlaka sirke döküyor suya.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. A, çok güzel. Hı hı. Hı hı.
Hani <chuckles> o da nazara iyi geliyormuş. Annem A, galiba anneler sürekli bize nazar değdiğini düşünüyor. Ondan.
Yani, eee, şöyle bir durum var Türk kültüründe, eee, senin de bildiğin gibi, eee kötü enerji, evet, eee, yani globalde buna tö kötü enerji deniyor ama bizde buna "nazar" ismi veriliyor ve bir şey çok beğenildiği zaman, çok güzel olduğu zaman ister istemez, eee, bir kötü enerjinin gelme durumu söz konusu oluyor ve ve bu yapılan ritüellerle, eee, kötü enerjinin uzaklaştırılacağına inanıyor. Bu da aslında güzel bir şey, çünkü uzaklaştırılacağına inanmak aslında pozitif enerjiyi ortaya çıkartıyor ve sen pozitif enerjiyi ortaya çıkartarak kötü enerjiyi engellemiş oluyorsun. Hâliyle, eee, çok güzel bir, iii, gelenek yine, eee, iyi sen de kendine bunu benimsemişsin ve ileriye gelecek nesillere aktarmayı düşünüyorsun. Hı hı.
Hı hı. Nazar deniyor. Tabii. Aynen öyle. Evet, evet. Eee, iii, yani örgü örerler mi bilmiyorum ama mesela örgü örerken birisi böyle, eee, o da çok o da galiba, yani muhtemelen Şamanizm'den gelme. Eee, hızlıca içeri girer mesela yavaş girdiyse örgüye başlayan annem, atıyorum ben içeri girdim yavaş girdiysem, bir daha bir daha hızlıca gir, der. Ben hızlıca girerim çünkü örgünün çabuk biteceğine inanıyor bu şekilde.
Hı hı. A! O da değişik bir inanışmış ama eminim ki, iii, bir nevi, iii, kendine, eee, motivasyon aslında baktığın zaman bu böyle bir şey oluyor diye düşünüyorum. Yani
<chuckles> Evet. Evet, evet, yani. Kesinlikle öyle.